Ja, ich, äh, trainiere ganz gerne, also, jetzt nicht so professionell und mit, „es muss immer schwerer werden und so“, aber ich bewege mich halt regelmäßig. Und, ähm, ja, ich finde, das gibt einem ja auch ’n gutes Gefühl und ich finde das auch cool, wenn man irgendwie so merkt, man wird ’n bisschen älter und schafft trotzdem Sachen zum ersten Mal. Also, ich habe zum Beispiel mit 29 zum 1. Mal in meinem Leben einen Spagat geschafft.
Okay.
Ähm.
Das ist ja mal was Schönes.
Ja, also, äh, äh, das war voll cool, da habe ich einmal so 3 Wochen oder so wirklich jeden Tag für diesen Spagat trainiert und das geschafft. Ähm, und jetzt ist es eigentlich so, ich möchte irgendwie gerne einen Klimmzug schaffen. Also, ich konnte noch nie einen Klimmzug. Ähm, also, ehrlich gesagt, da ich <chuckles> irgendwie jetzt auch erst seit ’n paar Wochen wieder so regelmäßig trainiere, ich hatte so ’n kleines Loch zwischendrin, weil ich so viel zu tun hatte. Ähm, ist es so, dass ich grade immer ’n paar Liegestützen schaffe. Also, meine Arme sind einfach nicht so stark
<chuckles> Mhm, okay.
ähm, aber ich habe schon große Lust, einmal in meinem Leben diesen Klimmzug zu schaffen.
Ähm, okay, f w von wo wo wo wobei brauchst du da genau, äh, hin Hinweise in der Hinsicht?
Ja, also, ich frage mich gerade so ‘n bisschen, wie realistisch das ist, weil, ähm, beim Spagat war es ja so, da hatte ich dann so ‘n Stretching Programm, das habe ich halt wirklich einfach 3 Wochen jeden Tag gemacht, dann konnte ich ‘n Spagat, aber ich muss dazu sagen, ich bin halt echt sau flexibel, also, war das jetzt auch nichts, was mir so mega schwer fällt und ich glaube, wenn man halt gerade mal so ‘n paar Liegestütze kann, dann zeigt das ja schon, dass man nicht so die ultra starken Arme hat. Ähm
Äh, das kommt, ja Sorry.
und ich gehe halt auch nicht ins Fitnessstudio. Also, im Fitnessstudio hat man dann ja wahrscheinlich so 'ne Stange, wo man diese Klimmzüge immer trainieren kann. Also, ich bin zu Hause, habe hier halt so Hanteln und solche Sachen. Und, ich frage mich, ob es halt jetzt überhaupt realistisch ist zu sagen, äh, „ich trainiere für den Klimmzug quasi,” oder ob ich mir so andere Zwischenschritte suchen soll, irgendwie sowas, wie „ich schaffe 20 saubere Liegestütze.” Ähm, ich weiß nicht, was meinst du?
Okay, also, grundsätzlich bräuchtest du natürlich schon am besten 'ne Stange, an der du auch trainieren kannst, weil am besten machst du die Übung, zumindest in i in 'ner abgeschwächten Form, zum Beispiel mit 'nem Band oder mit oder negativer Ausführung, wenn du das schaffst, oder irgendeine Art von Erleichterung.
Ja, negative kann ich. Ich komme da nur nicht hoch.
Okay. Zum Beispiel das wäre jetzt zum Beispiel ein guter Anfang, wenn du hochkommst, dann einfach negative Klimmzüge, das, äh, stärkt die genau gleichen Muskelgruppen, die du auch für die für den ganzen Klimmzug brauchst. Zum Beispiel Liegestütze, äh, trainieren ja andere Muskelgruppen als, äh
Mhm. Ah, okay, das bringt mir also gar nix, wenn ich da jetzt Liegestütze übe für den Klimmzug?
Nur bedingt. Also, es gibt na es gibt natürlich immer 'ne stabilisierende Funktion von Muskeln bei je fast jeder Übung. Aber Klimmzüge trainieren hauptsächlich zum Beispiel den Bizeps und den Rücken und Liegestütze trainieren die Schulter, also, die vordere Schulter vor allem, die Brust und ja, bisschen vielleicht dein dein dein Core, also, dein Bauch.
Okay. Mhm. Ah, ja, ja.
Und
Mein Core ist auch sehr stark, aber hilft mir halt auch nicht beim Klimmzug.
Ein bisschen schon. Also, we du brauchst 'ne gewisse Stabilisation im Core, das ist schon ganz gut. Also, wenn du die schon hast, das ist ja perfekt. Ähm, aber ja, ich würde mich vor allem auf deinen Rücken und deinen Bizeps konzentrieren, wenn du deinen 1. Klimmzug schaffen willst.
Okay.
Und ja, also, es bietet sich natürlich immer an, ins Fitnessstudio zu gehen, aber wenn du jetzt da nicht so wirklich Lust drauf hast, dann
Äh, also, ich habe halt so 'n bisschen so 'n Digital Nomad Lifestyle und, ähm, deswegen ist es also, manchmal bin ich an Orten, wo es irgendwie in in der Nähe 'n cooles, günstiges Fitnessstudio gibt, dann nehme ich das, aber manchmal lohnt sich das einfach nicht oder spricht mich nicht so an. Und manchmal fühle ich mich auch nicht so wohl in Klimm äh, in Klimmzügen, sage ich schon, in Fitnessstudios. Also, das letzte Mal war ich im Sommer und da war das war so 'n bisschen, äh, schlimm. Also, da war so ein Mann, der hat so 'ne Bizepscurl gemacht mit 50 Kilo und ich saß halt neben dem und habe die mit 5 Kilo gemacht und dann komme ich mir manchmal so 'n bisschen bescheuert vor und zu Hause fühle ich mich einfach wohler. Also, ich habe ja halt schon so 20 Kilo Gewicht, aber nicht so 'ne Stange. Ähm, ich glaube, es gibt auch diese Stangen, die man sich in die in den Türrahmen einklemmen kann. Also, ähm, wenn das nicht so teuer ist, könnte ich mir das vielleicht einfach mal anschaffen, weil dann kann ich mir da halt einen Stuhl drunter stellen und dann dieses Negative machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Bizepscurl mach s mache, also, die mache ich aktuell wirklich am liebsten mit so 5 Kilo, glaubst du, dass es 'ne gute Idee wäre, ähm, da vielleicht eher erstmal das Gewicht so 'n bisschen zu steigern?
<chuckles> Ja, das kannst du auch machen, ja. Ja, also, die die Klimmzug ist natürlich schon mal 'ne andere Übung als der Bizeps Curl. Ähm, der Bizeps unter äh, sage ich mal, hat eher 'ne unterstützende Wirkung beim Klimmzug. Also, der Hauptmuskel, den du da trainierst, ist auf jeden Fall der Rücken. Also, es kommt natürlich auf die Klimmzugvariante drauf an, aber wenn du zum Beispiel ein einen Obergriff hast, also, wenn du quasi dein wenn dein Daumen nach innen zeigt, wenn du den Klimmzug machst
Mhm. Mhm. Ja, ich mache das andersrum. Wenn ich wenn der nach innen zeigt, dann komme ich ja echt gar nicht mehr klar.
<chuckles> Okay. Äh, ja, als also wenn du nach außen greifst, ist der Bizeps 'n bisschen mehr dabei. Äh, also, es kommt immer darauf an, wie du es am Ende, äh, genau machst, aber ja, äh, ist auf jeden Fall für die meisten Leute einfacher, wenn du wenn der nach außen zeigt. Da kannst du natürlich dann Bizeps Curls gerne machen.
<chuckles> Ja. Mhm. Mhm.
Äh, ich würde dann vielleicht auch, äh, irgend 'ne Art von Ruderübung machen, wenn du deinen Rücken stärken willst. Also
Okay, ähm, kannst du 'n bisschen erklären mit der Ruder-Übung?
Eine Ruderübung ist einfach eine Übung, zum Beispiel kannst du auch Kurzhanteln nehmen. Dun du streckst deinen Arm aus und hältst dein Gewicht quasi nach unten. Also, du brauchst irgend 'ne Art von Bank oder so. Und dann dann legs ha legst du dich quasi, äh, senkrechts, alo also, du stehst auf, beugst dich um 90 Grad nach vorne und dann lässt du deinen Arm quasi mit der Hantel nach unten und sch und ähm, ziehst ihn dann mit deinem Rücken nach oben und mit deinem Arm.
Mhm. Okay, ja. Also, wie s ha sch ich stelle mir das grad so 'n bisschen vor wie so 'n Vogel quasi, der seine Federn hebt. Sch t äh, verstehe ich das richtig?
Ja, aber nur, dass du halt deine Arme hebst und dein und nicht wirklich streckst, sondern eher anwinkelst, wenn du sie an wenn du sie nach oben sch o äh, streckst anwinkelst.
Ja, okay. Aber ich liege dann auf meinem Bauch, ne?
Ne, also, du bist quasi a du stehst mit einem also, es kommt natürlich immer drauf an, wie du's genau machst. Du kannst dich auch einfach abstützen mit 1 Hand an irgend 'ner Erhöhung und dich dann so mäßig 90 Grad, also, f deine du stehst und deine dein Oberkörper ist 90 Grad zu deinem Bein.
Mhm.
Und dann hast du quasi den die Schwerkraft als Widerstand und da kannst du die Hantel von unten nach oben bewegen.
Ah, okay, dann ist das halt nicht wie so 'n Vogel, sondern einfach dieses wo man quasi so den Ellbogen nach oben hebt.
Genau. Ja.
Ja, okay, das mache ich halt auch schon, ähm das mache ich auch schon, aber ehrlich gesagt, mache ich das auch mit voll wenig Gewicht. Also, vielleicht kann ich da erstmal bei diesen Sachen jetzt so 'n bisschen das Gewicht steigern. A
Ja, also, auf jeden Fall. Also, das, äh, trainiert ungefähr die gleichen Muskelgruppen, also, nicht komplett gleich. Also, es ist schon 'n bisschen anders, weil's der Pa der Rücken ist ja nicht 1 Muskel, sondern es der besteht aus ganz vielen Muskeln.
Mhm. Ja, ja, ey, stimmt. Ich mache das halt sogar zum Beispiel, dass ich so auf meinen Füßen, ähm, stehe und dann die eine Hand auf den Boden tue und dann habe ich in der einen Hand halt so 'ne Hantel und dann hebe ich den Arm hoch. Das ist das dann ja auch so 'n bisschen, ne?
Ja, also, s wie gesagt, du kannst auf sehr viele verschiedene Art und Weisen machen.
Mhm.
Ähm, aber ja, me also, d ich meine das spürst du ja auch, wo ungefähr der sch der sage ich mal, Widerstand dann am Ende in deinem Körper hinkommt.
Ja, voll.
Und ja, also, wenn du da es im Rücken spürst und dann da vielleicht am nächsten Tag so 'n bisschen, äh, ja, es immernoch spürst quasi. Dann hast du auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
Ja.
Und ja, so, also, wenn du da dein Progressive Overload bisschen, äh, trackst, also, quasi immer mehr Gewicht machst und dann vielleicht deine Wiederholungszahl bisschen erhöhst und dann wieder mehr Gewicht machst und so weiter und so fort dann hast du auf jeden Fall gute Chancen, irgendwann deinen ersten Klimzug scho zu schaffen.
Ja, das wäre halt sehr geil. <chuckles> Ähm, was glaubst du denn so realistisch, also wenn man jetzt so, weiß nicht, 'ne Frau ist, so 30, ähm, und halt ziemlich dünn, ähm, was ja schon mal gut ist, weil man nicht mega viel Gewicht heben muss, aber was ja auch heißt, dass man halt nicht so viele Muskeln hat. Ähm, glaubst du, dass ist dann realistisch zu sagen, wenn ich mich jetzt wirklich anstrenge, kann ich diesen Klimmzug in 2 Monaten, oder glaubst du, das ist halt wieder 'n bisschen zu hoch gegriffen?
Also, ich f ich kenne natürlich jetzt deinen genauen Aus Ausgangspunkt nicht, aber so wie du dich beschreibst, würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall möglich ist, in 2 Monaten einen Klimmzug zu schaffen. Also, wenn vor allem, wenn du schon Negative schaffst, ist es wahrscheinlich sogar im einen Monat drin, wenn du dich wirklich ins Zeug legst. Ja, würde ich schon sagen. Also, es nicht so also, 'n Klimmzug ist nicht so schwierig, wie man denkt. Also, es kann man es kann man wirklich kann wirklich jeder schaffen. Und ja, also, ich ich ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Stange zu holen. Also, wenn du da wirklich ernsthaft dahinter sein willst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch die Übung an sich zu machen.
Ja. Okay. Wirklich? Okay. Okay. Okay.
Und vielleicht so 'n kleines Resistance Band kaufen. Da kannst du dir 'n bisschen quasi selber helfen und musst dir nicht so 'ne krasse Maschine also, in Fitnessstudios gibt's ja, immer so f M Maschinen, die dann dich so unterstützen beim Klimmzug.
Ja. Ja, also, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war, war mein Ex-Freund diese Maschine. Der kann das nämlich sogar wenn ich bei dem huckepack bin, konnte der noch diesen Klippenzug. Aber ich habe das halt leider nicht geschafft, da alleine hochzukommen, außer halt ich springe oder jemand schiebt mich, aber dann muss ich mir glaube ich, so 'n Band holen. Ähm, ja, weil ich finde, das ist 'ne coole Übung, weil stell dir jetzt vor, man rutscht zum Beispiel irgendwo aus und dann kann man sich halt nur noch mit seinen Händen festhalten. Also, klar, es passiert jetzt nicht so häufig, aber ich finde, das ist irgendwie so 'ne Basic Übung und das wäre schon cool, wenn man quasi so einmal schafft, sein eigenes Gewicht hochzuheben. Ähm
Ja, also, klar. Es
Aber irgend 'n also, bei so anderen Zielen im Fitnessbereich, wie jetzt zum Beispiel diesen Spagat, da war das halt viel leichter für mich, das zu schaffen. Ähm, ja, aber du hast mich da auf jeden Fall motiviert, wenn du meinst, das könnte vielleicht sogar in 'nem Monat klappen, wenn ich da wirklich dran bleibe.
Auf e Ja, also, ich würde natürlich nicht nur also, wenn du wenn du wirklich anfängst zu trainieren, würde ich natürlich nicht nur, also, eine eine Körperpartie trainieren, weil ja, es sieht es sieht 1. 'n bisschen komisch aus und 2., äh, hast du natürlich dann 'n gewisse Inba Disbalance in deinem Körper, die dann auf lange Sicht vielleicht 'n paar, äh, Gelenken zu schaffen machen wird.
Ja, klar. Ja, aber ich, äh, trainiere ja eigentlich jeden Tag. Also, entweder mache ich so Yoga oder halt so 'n bisschen Krafttraining, also so Squats oder so oder auch einfach mal den Bauch. Und ich habe das Gefühl, dass so mein, ähm ja, meine Beine weil ich zum Beispiel auch gerne wandere und auch diese Squats mache und so und auch mein Core, dass es halt mega stark schon ist. Ich habe das Gefühl, meine Arme sind so 'n bisschen so das Schwächste, und ich brauche jetzt halt auch wirklich nicht so riesen Arme wie Arnold Schwarzenegger oder so, aber also, 1 Klimmzug, den will ich schaffen.
<chuckles> Okay, also, dass du so dicke Armen wie Arnold kriegst, da brauchst du echt gar keine Sorgen machen. Äh, <giggles> da fehlt dir leider ein wenig die, äh, hormonelle Zusammensetzung. Ähm, aber ja, ich ist natürlich immer 'n schönes Ziel, das man haben kann. Also, wenn du wenn du schon deinen andere Körperpartien, sage ich mal, gut gestärkt hast, dann deinen Rücken zu stärken, halte ich für 'ne sehr gute Idee. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und ich ich denke wirklich, dass du es im Monat schaffen kannst.
<laughs> Ja. Vielen Dank, das hat mich sehr motiviert.